あの、今までで行った旅行の中で一番思い出に残る、何かエピソードだったり、思い出って何かございますか？
はい。 ああ、はい。 ああああ、それでいうとトルコに行った時に、トルコのカッパドキアという場所がありまして。
はい。 ああ。
そこの、鳩の谷って呼ばれる場所が、すごく今まで人生で見たことないような景色が広がってたので、すごく残ってるんすよね、心に。
はいはい。 うん。 へえ。ちなみにその鳩の谷っていうのは、どういう場所になるんですかね？
はい。 えっとですね、一応ここは、風の谷のナウシカの、モデルになったとされてる場所で。
はあ。
岩壁があるんですけど、もう、でっかい、ま、白い岩なんですけど、そこに穴を掘って、たくさん無数の。それを鳩のお家として
はい。 ふん。 へ。 はい。
使ってたという。だから鳩の谷と呼ばれてるんですけど、はい。
え！ あ、そういうことなんですか。へえ、ちなみにそれは何歳ぐらいの時に行かれたんですか？
そうなん、そなんす。 えっと、行ったのは、えっとおそらく、自分がえっと、30歳ぐらいだったかな？
はい。 ああ、なるほどなるほご友人か誰かと一緒にって感じですかね？
の時に、はい。 はい。えっとですね、行ったのは、家族と一緒に行きました。
あ、ご家族と一緒に行ったんですね。あ、いいですね。
はい、はい。で、すごくあ、そうなんすよ。で、その鳩の谷なんで鳩のうわ、そのね、なんでそもそも鳩のお家をそんなところに、作ったのかなと思って調べたら、その鳩の糞を肥料として使ってたと、現地の人が。
うん。 ああ。 はい。ふん。 はい。 え。はい。
そうなんすよ。なので、そうなんすよ。いや、その発想もすごいですし
そうなんはい。 確かに。
その結果として残った景色も、ほんとにファンタジーそのものだったので
へえ、いや
なんか人ってはい、そうなんすよね。そこがすごく印象的でしたね。
ふんふん。 ああ、なるほど。それは、あの、カッパドキアにご家族で行かれた時って、その鳩の谷ですくたっけ？そこが結構有名なスポットになるんですかね。
はい。 はい。 はい。だと思います。日本の確か例えば日本の方だと、風の谷のナウシカで、ま、馴染みのある景色が広がってるので、結構日本の方も行くこと多いと思います。
はい。 うん。 ああ。 なるほどなるほど。確かに、あの、アニメとかの聖地巡りみたいなのもあるので、そういう感覚で行ってる方も多いっていう感じですかね。へえ、なるほど。ちなみにそのカッパドキアで鳩の谷もそうなんですけど、一番心になんかハプニングだったりとか、印象深かった出来事ってあったりしますか？
うーん。 あ、そうです。そうです。 と思います。はい、まさに。 はい。 はい。 ああ。えっとですね、その、カッパドキアで泊まったホテルカッパドキア自体が、そういった洞窟系の遺跡がたくさんあって。
ははい。 へえ。
で、泊まったホテルも、ほんとに、あの、なんすか、あの、洞窟をホテルにしました、みたいな感じのところで。
はあ、すご。
そうなんですよ。で、そこにいるだけですごかったんですけど、その時出てきた食事？朝ごはんの、ピスタチオで作った、何て言うんですかね、なんかトルコ特有のなんかジャムみたいのがあるんですよね。その、とかぱあの、ピスタチオで作る。
ふん。 はい。 はいはい。 へえ、うん、ピスタチオ美味そうですね、なんかそのジャム。
ほうなんすよ。ピスタチオ細かく砕いて、そこで蜂蜜と、何か混ぜた甘い、パンに塗るやつなんですけど、それがもう美味しすぎて、記憶に残ってます、食べ物で。
ああ、美味しそう。 うーん。 うわ、うわ、確かにそれ、めちゃくちゃ美味しそうですね。
はい。そうなんですよ。
へえ、やっぱりご飯とかはどんな感じですか？いや、口に合うものが多かったですか？うーん。
うーん。 あ、はい。 あ、多かったですね。一応、確か日本の、お日本において、に世界三大料理の一つがトルコ料理なんすよね、その。
あ、そうなんですね。
そんぐらい多分、日本の方は、おく口が合うものが多くて。
ああ、じゃ、馴染みのある味というか料理なんですね、日本人にとっては。
ああ、そうですね。で、一番た、わかりやすいのが、あのケバブ。
うん。 ああ、はい。
ケバブはい、で、これ、え、一つ面白いのが、ケバブ、日本のケバブ、日本で見かけるケバブっていうのは、実は、もともとトルコのケバブとは形が変わってて。
はい。 うん。 え？はい。
そうなんっすよ。あのケバブは、ドイツで生まれたケバブなんすよね。
え、はいはい。ドイツでははい。
あのあの、売れたケバブ。あれは一応ドネルケバブと言って、くるくる回ってるじゃないすか。日本で見かけるやつ。で、ないでかいナイフみたいなやつで削いで、パンに挟むんですけど、あれはドイツに移住したトルコ人が編み出した生み出したケバブなんすよ。なので、本場のケバブ、トルコ人がほんトルコで食べてるケバブは、串焼きなんですよね。
はい。回ってます、回ってます。 ふん。うん。 ええ。あ、そうなんですか。はい。 はい。 ええ。
そうなんす。で、それが結構、やっぱり、まあ、日本の焼き鳥文化と近いこともあってか、大体、え、牛肉とか、あの、羊の肉で向こうは食べるんですけど、ま、食べやすさは感じますよね。やっぱやっぱ普段焼き鳥食べてる日本人からすると。はい。
はい。 ああ。 はい。 はい。 ああ。そうですよね。形というか、なんか、スタイルにも馴染みがありますもんね。一般的なはい。
うーん、そうなんそうなんそうなん。で、味も凄く、あの、日本人に合いやすいスパイスの調合されてると思うので、美味しかったです。うん。
へえ。あ、そうなんですね。あの、その、トルコで召し上がったケバブってのは、牛とか羊を主に使ってるんですね。
うん。 はい。 あ、多いっす多いっす多いっす。やはり、ま、イスラム教圏っていうのもあって、豚肉は基本的に無いんですけど、鶏肉より牛肉、特に、ひつえっと、羊が多かった気がしますね。
はい。 ああ。 そうなんですね。日本でもラムって割と、こま、癖があるって言ったらありますけど、ま、好んで食べる方も多いですもんね。
うん。 はい。あ、そうですね。はい。 うんうん、そうなんすそうなんす。なので、その、トルコのスパイス、クミンだったり、えっと、コリアンダーだったりコリアンダーちゃうちゃう、え、コリアンダーもあるか。コリアンダーも使ったりとして、そのハーブとそのハーブの独特の風味と、あの、あ、何すか、あの、羊の肉のその脂身、旨味が合って、マッチして美味しかったです。
うん。 はい。 はい。 ふん。 ああ、はい。 あ、いいですね。ちなみに、な何泊ぐらいで行かれたんですか？
うーん。 え、結構2週間ぐらい行ったので、そうななので、カッパドキアも行きましたし、えっと、アンカラも行きましたし、イスタンブールも行きましたし、結構行きました。そうそうです。
え、そんなにですか？ はい。 あんうお。 凄いですね。 はい、何かご家族との記念というか、そういう感じで
うーん、なんかはい。 そうですね。そうですそうです。そうなんすよ。あの、家族も凄くトルコに興味があってというか。
うーん。 あ、はい。
そうなんね、行くことがあって、じゃあ、せっかく行くなら、しっかり周ろうみたいな感じで。ああ、良か
へえ、いいですね。なんか、仲睦まじいと言うか、いい親孝行になってますよね。
うーん。そうすね。そこで色々ね、コミュニケーションも、その、家族内で取れたので良かったですね。うーん。
確かに。ちょっと、あの、お伺いしたいんですけど、あの、にしゅうかん行かれたって言ったじゃないですか。ほいっていそれをトルコ、まあ、イスタンブールとかに行く2週間に行く前に、海外とかって行かれたことはあるんですか？
はい。 はいはい。 ああ、そうですね。海外旅行大好きで、行くことが多くて、更にその、今まで行ったことない地域で結構トルコが思い付いたのでそうです。
あ、そうなんですか。 はい。 はあ。なるほど。じゃ、それまでの経験があったから、そんなに海外に行くこと自体はなるほど。そんなに、なんか、あまり構えることではないっていう、ちょっと
そうですそうです、まさに。 ま、そうですね、言われてみれば。確かに。 ああ、そうかもしれないすね。やっぱ慣れてた部分は、どっかあるかもしれないすね。うーん、確かに。はい。
はあ、なるほど。ちなみに、あの、ちょっと、アドバイス的な感じなんですけど、あの、聞いて下さってる方というか、あの、初めて海外に行く方も多いと思うので、何かそういう方に向けてアドバイスとかってありますかね。
はいはい。 はい。 はい。 ああ、はい。海外でもう海外旅行自体でですかね。
そうなんです。
なるほど。って考えると、うーんと、ま、言葉が、やはり現地の、もう、とにかく、「こんにちは」と「ありがとう」を現地の言葉で言うだけで、現地の人のうん、対応っていうか、あの、そうですね、変わってくると思うので、そこは、や覚えておくとその2つだけ覚えとくと、うん、いい方向に旅が進むんじゃないかな、と思いますね。うん。
うん。 はい。 はあ。 なるほど。 ふーん。 なるほど、こんにちはま、必要最低限「こんにちは」と「ありがとう」だけ覚えてるといいっていう感じなんですね。
そうですね。 もう、まずは。もしね、もう、余裕があれば、たくさん覚えて会話出来るぐらい行きたいかもしれないですけど、その2つ言えるだけで、この人が、あ、なんかなんですかね、その自分達の文化に興味持ってくれてるんだ、とか、あの、敬意払ってくれてるんだって相手が感じてくれると、対応変わってくるかな、と思いますね。
なるほど。 うんうん。 ああ。 確かに、日本にいる海外の方も、そんなに喋れなくても、あの、「こんにちは」「ありがとう」って言うだけでね、なんか、いい感じもしますもんね。
うん。 です、それ。 まさに。それだけで、かなり変わってくると思います。
そうですよね。確かに、なるほどだ。必要最低限の言葉だけ覚えて、あと、ジェスチャーとかも、結構重要になってきますかね。
うーん。 ああ、ああ、そうです。もし、ほんとに確かに、あの、「こんにちは」「ありがとう」以外で、更に英語が苦手だっていう方は、ジェスチャーで伝えられる部分あるんですけど、確かに。でも、かたや、あの、日本で大丈夫なジェスチャーが、海外では、なんか、失礼に取られること
うん。 はい。 うん。 ああ、なるほど。
があるので、そこは、確かに、あの、一長一短ですよね、確かにジェスチャーは。うーん。
そっか、文化が違うので、あんまり安易に、日本でやってるジェスチャーを出来ないっていうことなんですね。はい。
そうですね。 あります。例えば、あの、日本で「こっち来て」って言うジェスチャー？
はいはい。
あの、ま、指を、あ、手のひらを下に向けて、あう、指を動かすと思うんですけど、あれって多分国によってあっち行けんなっちゃうんすよね。
うん。はい。 うん。 ああ、なるほど。
とか、あと行ったので覚えてのはドイツで、右手を、あの、前に上げちゃダメなんすよね。やはり、それはナチスのやはり、あの、それはナチスのポーズとして取られるので、とか、ほんとにす確かにジェスチャーは。
はい。 え？ ああ、なるほど。 そっか。
あ、危ないところもありますね、確かに。
なるほじゃあ、やっぱりそこの歴史だったり、ちゃんと文化を勉強していくっていうのが大事になって。ああ。
うん、う。うん。 うん。 ま、大事だと思います。なので、ある程度事前にどういったコミュニケの言葉は
はい。
うーん、そ 自分の経験上それほど誤解を生むことは少なかった気がするので、言葉でなんとか伝えよう。もうもしダメだっらたね、Google 翻訳でもいいと思うので。うん。
うんうん。 はい。あ、なるほどなるほど。ちなみになんですけど、そのにしゅうかん行ったそのトルコのイスタンイスタンブールでしたっけ？とか、ま、他の海外旅行の経験でもいいんですけど、何かし失敗したなこれはっていう経験とか思い出って何かありますか？
はい。 はい。 はい。 ああ。 失敗で言うと何かあるか、えっとですね、え、おそらく日本の方やり自分も多分やっちゃったと思うんですけど、曖昧に表現しがちなんですよね。例えばはい、これ、たぶんレストランででご飯食べてて、あの、店員の方が「もうお腹いっぱいになった？」みたいな、聞いた時に、はい、いいえってなかなかあの、言うえない気がするんすよね。やはりその、日本のコミュニケーションにおいて、曖昧に「ま、お腹いっぱいになったかな？」とか。
はい。 はい。 あ、はい。 曖昧？はい。 ふん。 はい。 はい。 ああ。 ああ、確かに。
うん。それが、相手ににとって、え、これどっちなの、みたいなその。うーん。ちぐはぐ感がすごく、相手の、まあ、場合によっては、苛立たせたり、なんか混乱させたりとは、あった気がしますね、自分中で。
はあ。 ああ、ええ。 なるほど。ていう時は、そういう時はどういう、やっぱりはっきりものうーん。
そうですそうです。 なので、その、はい、いいえ、イエス、ノーっていうことが、日本だとはっきり過ぎると、まあ、失礼に取られることありますけど。海外は、アジア圏でなければ、ほとんどの場合は自分の経験上、全然あの相手も、例えばあの、これ欲しい？こっちは、「うん、いらないよ」って言っても、相手はそれを、なんか否定的な発言としては、捉えられないので。うん。
はい。 はい。 ああ。 なるほど。はあ、確かに日本とかい日本は曖昧だったり、相手に気を使いすぎるっていう文化も、やっぱりあるからなんですかね。うーん、なるほど。
そです。 うん。 あると思います。うん。あります。なのでそこは、うーん。まあ、う、まあ、そこも確かに事前に調べられたら、調べて相手が、ああ、できるだけ、まあ、はっきり伝えて、なんか、うーん、不都合が起きる方が少なかったので
うん。 はい。 へえ。
うーん。はっきり伝えた方が、海外の場合は、特にアジア圏以外アジア圏は、まあ、韓国だったり中国だと、場合によっては、うーん。摩擦を起こしちゃうかもしれないですけど。アジア圏以外は、基本的に大丈夫だった気がします、自分の場合。うん。
ふん。 はあ。 はあ。それは初めて海外旅行に行く人にとっても、ためになりますね。
あ、そうすね。うん。そこもなんかいい。今までやったことないコミュニケーションを、楽しむという姿勢で行けば、楽しめると思います。うん。
うん。 はあ。確かに怖がらずに、楽しむっていうことが、1個大切にはなるんですね。あとあの、ちなみになんですけど、やっぱりそういう、レストランとかでもそうですけど、現地の方との会話って、まあ、言葉が喋れなくても、最低限はあると思うんですけど。何かあの、地元の方の優しさだったり、ああ、こういうことを、僕たち日本人にもしてくれるんだ、みたいな経験って、今まで何かあったりしましたか？
あ、いいと思います。うん。うん。 はい。 はい。 はい。 ああ。 そうですね。それこそアメリカに行った時に、その、その時は結構、まあ、アメリカに友人がいたので、1か月ぐらい長く滞在したんですけど、その時に仲良くなったメキシコの男の子がいて。
うん。 へえ、すごい。 ふん。
で、話聞くと、すごくまあ、貧しい家庭なんですけど、仲良くなって、ある日家に誘ってくれたんですよね。
はい。 うん。
で、ほんとはまあ、うーん、経済的に貧しいはずなのに、すごくご馳走を振る舞ってくれて。
はい。 へえ。
なんかそこの心の豊かさは、すごくありがたかったし、なんか学ばされた気がしますね。
ああ、なるほど。で、ほんとはそんなにご馳走出来るほどの経済力だったり、お金も無いのに、ま、仲良くなったから是非おいでよみたいな。
うーん。 うーん。 そうですそうですそうです。なんか、なんかどっちが豊かなんだろうとは思いましたね、なんか。うーん、はい。
はあ。へえ、なるほど。でもそれすごいですよね。海外で行って、まだ知り合ってそんなに経ってないっていう方にも、うーん。
はい。 そうすね。なんか、だそこの、なんか心の距離の近さも確かにびっくりしましたね。うーん。知り合って間もないのに、あ、こんなに優しくしてくれるんだ、みたいな。
はあ、なるほど。 うん。 なるほ確かにその地元の方の優しさに触れると、また旅行もなんか一個、なんか、楽しいんだったり、あったかい気持ちになれそうですね。
うん。 そうなんすよそうなんすよ。 うーん、そうですね。そういった、ひ現地の人との交流はすごく楽しみにしてる部分はありますね。
なるほど。やっぱり結構、現地の方との交流って、毎回毎回で発生したりやっぱしますかね。うん。
うん。 あ、はい。むしろ積極的、取ろうとしています。そっちの方が、自分は大好きなので、その現地の人うーん。
あ ああ、いいですね。 なるほど。あんまり言葉が喋れなくても、やっぱりフィーリングとかさいふーん。
あ、それもありますよね。 まさに、そこは確かに、なんか表情だったり、言葉のトーンだったり、で、相手にその、仲良くなろうってししてる気持ちが伝われば、相手も自然と心を開いてる、鍛えてくれる気がしますね。
はい。 うーん。 うんうん。 なるほど、やっぱり、ま、言葉の言語の壁もあるんですけど、やっぱり、それを超えての、まあ、表情だったり、思いやりっていう部分も大切になってくるっていうことなんですね。
うん。 だと思います。そこは、うん。ぜひぜひ、その、まあ、ね、最初は変化ってか新しい環境びっくりするかもしれないですけど、ちょっとずつでもいいので心を開いていけば、相手もいずれは心を開いてくれるかなと思います。
うん。 なるほど。ありがとうございます。いや、今日は色々世界中の旅行の、旅のエピソードについて聞かしてくださり、参考なりました。どうも、あありがとうございます。
うん。 では、こちらこそ。はい。 はい、こちらこそありがとうございました。
はい。また機会があればよろしくお願いします。はい。
はい、お願いします。